Eu pesquisei na internet mesmo, eu vi eu vi em algum lugar na internet e aquilo ficou na minha cabeça, e outras pessoas me comentaram também. Eu via bastante tailandês falando e colocando foto. Então, eu tinha muita vontade.
Hum. Algum amigo algum amigo teu já tinha fi passado por essa experiência antes?
Hum, amigo, amigo não, só só um uns tailandês que eu conhecia mas não era o meu meus amigos, era conhecidos, que eu vi os vídeos deles mas amigos meus eu acho que não, eu não lembro de nenhum agora que tenha ido, acho que só eu mesmo porque meus amigos também estão um pouco estão um pouco longe, <chuckles> estão no Canadá, Brasil. <chuckles>
Uhum. Uhum. Ah, entendi. Eh o que os tailandeses acham, assim, desse turismo, o que eles opinam?